सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं ना, मैं मानता हूँ, जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते होंगे। तो आजकल ना, लड़कों को जो है वो ज़्यादा और होने लगा है, पैसों को लेकर जो है ज़्यादा तनाव। जैसे ना, आजकल जो है शादियाँ होती हैं और कहीं ना कहीं, ये लुटेरी दुल्हन और लुटेरी बहू जो हैं आजकल आ रही हैं। जो उनका पर्याप्त रूप से प कमाया हुआ पैसा जो है, सब कुछ चुरा चा और उन्हें ठग कर जो है ले जाती हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। तो इन सब चीज़ों को अ, लेकर जो है ध्यान देना चाहिए कि पैसों को लेकर ना तनाव ना बढ़े। जैसे हर कोई व्यक्ति ना पैसा छुपा के रखता है, होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं, जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, पैसों को लेकर ना हमें ज़्यादा जो है तनाव नहीं लेना चाहिए और ना, पैसों को सुरक्षित करना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूँ कि अगर आप पर्याप्त बचत करेंगे और सही जगहों पे निवेश करेंगे ना, तो आपका पैसा जो है आपके लिए काम करेगा और काफ़ी हद तक ना आपका पैसा बढ़ेगा। तो आपको पैसों को लेकर तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तनाव आपको जो है अपने काम से अ, काम के प्रति जो है होना चाहिए कि आप जो है, अपने काम को कैसे बढ़ाएँ। देखिए, अगर आप अपने काम को बढ़ाएँगे, तो अपने आप ही जो पैसा है ना, वो अपने आप बढ़ेगा। तो आप ना अपने काम पे ज़्यादा दीजिए और पैसों पे ध्यान मत दीजिए कि मतलब, "आज जो है, इतने का ही गल्ला हुआ और जो इतने का ही गल्ला हुआ।" और जो मतलब कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए इस प्रकार होता है। जैसे अभी मेरी सैलरी इतनी है, इतना सीटीसी कट जाएगा, इतना ये मिलेगा, तो इन सब चीज़ों पे ना ध्यान नहीं रखना चाहिए। उन्हें अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम काम अपना निर्धारित रूप से अच्छा करेंगे, तो आगे चलकर जो है मैं मानता हूँ, आपका जो प्रमोशन होगा, फिर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और साथ ही
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और व हम लोग देखते भी हैं ना कि पैसे को लेकर ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग मानसिक स्वास्थ्य भी अपना खराब कर लेते हैं।
जैसे